Đối với mình thì mình hay xem những cái nội dung liên quan về, ờ, ờ, cuộc sống cũng như là, ờ, cái, a, nói chung mình xem những cái tiêu cực ấy, ờ, cũng tích cực cũng có, à, nhầm mình xem những cái tích cực còn những cái tiêu cực thì nó kiểu bị vô ý nó hiện lên cái bảng tin của mình ừ, nên là nó bị lẫn lộn vào với nhau, chính vì thế nên là mình hay chọn cách là mình chặn những cái tiêu cực đấy đi. Cái tích cực mình hay xem là về, ờ, hành trình thay đổi của người ta, ví dụ à hành trình, ờ, 100 ngày thay đổi bản thân ấy, đấy mình hay xem mấy cái đó.
Cuộc sống. Tiêu cực hả? Chà! Tích cực ha ha, vậy hả? Ồ, vậy hả? Ồ, ra là vậy. Chà! Vậy á hả? À, vậy hả? Còn những cái, a, tiêu cực mà nó hay hiện lên trên trang của bạn là cái gì vậy?
Ừm, đó có thể là những nội dung bản thân mình cảm thấy đó là phản cảm như là lắc mông, lắc đít này rồi là những cái video, kiểu, câu like, rồi là các em học sinh, kiểu, bạo lực học đường ấy, đấy, nhìn những cái nội dung đấy mình không thích.
Ừm, vậy hả? <laughs> À. Ừm. Vậy hả? Tức là đối với bạn thì những cái đó, cái nhảy nhót vô tri, đúng hông? Còn bạo lực học đường thì bạn có nghĩ rằng là đó là những cái tin tức mà, à, xã hội hiện nay cần phải quan tâm các em ở trường học hơn hông?
Ờ. Ừm, có đấy tại vì là khi mà, ờ, công nghệ phát triển thì lứa trẻ hiện nay cũng sử dụng điện thoại rất là nhiều. Ờ, cái việc sử dụng điện thoại ấy nó là con dao hai lưỡi, ờ, nếu mà những đứa trẻ nào mà người ta biết tận dụng cái mặt tốt, ờ, từ cái điện thoại thì có thể tìm kiếm những cái thông tin phục vụ học tập này nó rất là ô kê, nhưng mà một số thì s lại sử dụng cái, ơ, điện thoại cũng như là cái phương tiện truyền thông, ừ, sai mục đích là gây ra những cái, ờ, mâu thuẫn từ trên, ơ, mạng xã hội cho đến ngoài đời thực luôn.
Ừm. Đúng rồi. Chính xác luôn. Sai mục đích, đúng hông? Ừm.

Ừm. Thực ra thì cái đó thuật toán của TikTok cũng như là các trang mạng xã hội khác nhá, TikTok và Youtube là những cái video mà, à, những cái nền tảng mình hay xem video ngắn thì, ờ, khi mà tìm đến cái thuật toán nó đẩy lên thì đôi khi nó sẽ khiến mình, kiểu, bị, ờ, FOMO, ừ, có nghĩa là ờ, đặc biệt liên quan đến việc mua sắm cũng như là cái nhận thức của mình về một cái vấn đề nào đó chẳng hạn như là khi mà mình, ờ, mình tìm, ờ, một số cái kiến thức về mỹ phẩm đi thì mình lên search, ờ, tác dụng ấy ừm, thì nó nói một chiều về cái tác dụng là, à, cái này làm đẹp, cái này thần thánh hóa lắm nhưng mà thực ra đấy là, à, chạy seeding quảng cáo của người ta, ừ, nếu mà, ờ, có lòng tin nhẹ dạ cả tin ấy có khi sẽ bị lừa và mua thật đấy.
Bị ừm, sợ bỏ lỡ, đúng hông? Sợ bị tiêu cực, đúng hông? Ừm. Ra rất là nhiều, đúng hông? Ừ. Đúng rồi đó. Chính xác luôn. Và những cái nội dung có nhiều người họ nói rằng là, ờ, họ họ lên họ search trên mạng tìm kiếm thì ra bệnh rất là xoàng thôi nhưng mà ra kết quả là bị ung thư, đúng hông? Thì làm đúng rồi, làm cho mọi người bị hoang mang cũng như là bị lo lắng về những cái cái triệu chứng rất là bình thường luôn. Vậy thì á, ngoài những cái mặt tiêu cực ra thì bạn thấy có mặt tích cực nào hông?
Đúng rồi. Bác sĩ Google đấy! Ừm. Mặt tích cực hiện tại thì, ờ, do công nghệ phát triển, đúng không? Ờ, tìm kiếm thứ gì cũng có hết, những cái mà chúng ta, kiểu, hồi xưa nếu mà không có mạng xã hội thì phải đi tìm ở trong thư viện thì tìm rất là khó mà hiện tại nhé, chỉ cần nhấp lên Google search 1 dòng là ra hết tất cả mọi thứ luôn, tìm gì cũng có ừ, chúng ta cần phải biết tận dụng cũng như là cái việc nhé, mạng xã hội chúng ta sử dụng để giải trí không chỉ là, ờ, xem video ngắn rồi là mua sắm các thứ đâu mà kết nối với mọi người khi mà, ờ, nói chuyện với người thân trong gia đình ấy bằng mạng xã hội khi mà ở xa nhau ấy cũng sẽ giúp giải tỏa căng thẳng rất là nhiều mà.
Ừm. A, hết tất cả, ừm. Ừ. Đúng rồi đó. Chính xác luôn. Chính xác luôn, tức là mặt tích cực là cũng xích kéo mọi người xích lại gần nhau hơn, đúng hông? Cũng như là, ờ, có những cái sản phẩm mà ngày trước mình phải ra cửa hàng mình mua ví dụ như xe máy đi, một cái xe rất là lớn, bây giờ có thể mua trên mạng, mua trên các sàn luôn rất là dễ dàng. Vậy thì á, ờ, so với trước đây á thì bạn có thấy là bạn đang tiếp cận cái nội dung nhanh hơn hông?
Đúng rồi đấy. Đúng rồi, mua online.

Ừm, có chứ, tất nhiên rồi. Thì, ờ, tiếp cận nội dung rất là nhanh và đôi khi ấy mình chỉ vừa mới nhắc đến thôi, là cái nội dung đấy nó hiện lên rồi. Đôi khi là nó, kiểu, mình có ý tưởng, đúng hông? Tự nhiên, nơ, lướt mạng cái thì, ờm, ờ, nói chung là TikTok hay là những cái trang mạng khác, tự nhiên nó đẩy cái nội dung đó lên, nó khai sáng cho mình, tạo mình, cho mình cảm giác, kiểu, có cảm hứng hơn. Cũng như là cái sự sáng tạo ấy nó không còn bị, à, bí bách, hay là gò bó nữa.
Ừ. Ừ. Ừm. Chà. Ừm. Chính xác luôn, tức là đối với những người mà làm trong ngành sáng tạo nội dung đi, ờ, thì cái việc mà các cái nội thuật nội dung và thuật toán nó đã gợi ý cho bạn, thì cũng giúp cho bạn, ừm, ừm, trong cái công việc rất là nhiều ha. Vậy thì nha, có khi nào á, bạn thấy là bây giờ á, bạn khó xem hết một cái bộ phim dài, tại vì cái thói quen bạn xem TikTok, với những cái reel, những cái video ngắn hông?
Ừ, đúng rồi. Ừm. Ồ! Có chứ. Hồi xưa thì mình hay, a, xem những bộ phim, kiểu, mình nghĩ là, à, khi mà giải trí bằng những cái bộ phim ấy, mình sẽ xem từng chi tiết một. Ví dụ từng cảm xúc, hay là từng nét biểu cảm của từng diễn viên. Và cái kịch bản ấy mình sẽ thưởng tức từ đầu đến cuối luôn. Nhưng mà không. Khi mà bắt đầu không có thời gian rồi, và cái, gọi là, trào lưu review phim ra đời ấy, mình bắt đầu phụ mình phụ thuộc vào review phim, nó khiến mình thay đổi. Mình chuyển sang những cái video ngắn về review phim, mà một tối có thể cày hết, à, mấy bộ phim, nắm hết tất cả các nội dung luôn. Nhưng mà nó lại làm mất đi cái giá trị thật sự luôn, là cái cảm xúc ở trong phim. Ví dụ nhá, ờ, review cái đoạn nào buồn đi thực ra thì để mà khiến người ta đồng cảm, người ta khóc theo diễn viên, thì phải xem từ đầu đến cuối, là xem tại sao diễn viên đấy khóc và cái cảm xúc như thế nào. Tự nhiên xem review phim chả có cặp xúc gì hết, nó đi lèo lèo, lèo lèo luôn.
Ừ. Đúng rồi. Hừ. Ừ. Chà! Không cần phải xem, đúng hông? Ừm. Đâu có cảm hết được, đúng hông? Ừ. Ừm, đúng rồi đó. <chuckles>